อาหารประจำเทศกาลของบ้านคุณเนี่ยค่ะ มีเมนูแบบไหนบ้าง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ครับผม อืม ยินดีเลยครับผม เอ่อ ที่บ้านผมเนี่ยอยู่ที่ อ่า จังหวัดสมุทรสงครามนะครับผม ซึ่งในทุก ๆ ปีเนี่ย ในช่วงสิ้นปีแบบนี้แหละ ทางจังหวัดเนี่ยเขา ก็จะจัดเป็นเทศกาลเป็นงานกินปลาทูครับผม
อืม ค่ะ อ้าว! จริงเหรอ ที่นั่นคือปลาทูดังใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ ปลาทูแม่กลองดังมาก <chuckles> อร่อยมากด้วย
อา อ๋อ แม่กลอง อยู่สมุทรสงครามเหรอ มี คน บอกอยู่สมุทรสา คร สมุทรสงคราม ใช่ไหม <laughs>
ใช่ ๆ ๆ เฮ้ย! คน คนจำผิดแบบนั้นเยอะครับ คิดว่า แม่กลองอยู่สมุทรสาคร แต่จริง ๆ แล้วมัน คือสมุทรสงคราม
เออ ๆ ๆ อา โอเคจะได้จำไว้ ค่ะ อ่า ปลาทูดัง อ้าว แล้วยังไงล่ะคะ เขามีเทศกาลใช่ไหม?
อา